うん、じゃ逆ってゆうと、じゃ、海外経験が長い方が日本に来て、ま、全く文化がね、ま、国ごとにちがあの、度合いは違うかもしれないすが、違うってなった時、日本の、その、店員さんとの会話、ま、初対面同士、ど会話がない状態に対してどんなこと、戸惑いを覚えました？
はい。 はい。 うーんと、ん、なんか例えば、うーん、なんなんだろうな、こっちがあまり言い過ぎても、周りの誰も、なんかそんなこと言ってないしみたいなとか、うーん、ん、なんだろう、なんかちょっと作り笑いされるなん、とか、<chuckles> その事に対して、うん、そうそうそうそう、それ。うーん、そうですね、なんか
うん。 はいはい。 ああ、愛想笑いみたいな。 受け流すみたいな。<chuckles> ああ、なるほど。から、スーパーのね、方も、あの、アルバイトとかパートの方がいらっしゃって、なかなかそこまで気が回らないというか、ね、そうゆうのもあるのかもしれないですよね。
うーん、なん はい。 うんうんうん。 そうですね、まあ、それは自分の仕事じゃないっていうか、まあ。
ん。うん。 うん、まあ、そうですね。ま、仲良かったらね、話してもらえるかもしれないですけど。へえ、じゃちなみに、その、海外が長いとおっしゃってたんで、海外のほうで、ま、さっきは、ひ人とパーソナリティー的に苦手だったらみたいな話をしましたけど、例えば、お相手の方があんまり、その、会話に乗り気じゃなさそうな時とかもあったりするんですかね？
うん、ん。 そうですね。 はい。 はい。 はい。 あ、もう、それは、たぶあの、それはありますよ。やっぱり、あの、な例えばその、あの、店員さんが二日酔いで来てたりとか、絶対話したくないでしょし。はい。
うん。 うん。 ああ。うん。もう、体調的に、無理みたいな感じですね、それはね。うん。へえ。
うん、そうですね、はい。うん、それは、ま、察して、はい。
うん。あ、それは察するんですね。ま、二日酔いなら分かりやすいですけど、なんかほんとに明らかに、いや、こ例えばご自身から、「天気どう？」とか、なん、「今日いい天気だね」ったら、「はあ」みたいな、なんかそっけない感じにされたら、その辺ってどう対応される
なんで はい。 はい。 うーん。そこまでそっけない感じってのはないですけど、基本的になんか、こちらからこじ上げたりとかっていうのはないですね、そもそも。ま、基本的に、ななんか、あの、あ、まあ、そういう雰囲気だから、まあ、ちょっと話すちょっと話して、一言二言話してっていう感じに、なんかその場のノリでなっちゃう事の方が多いですね、基本的に。
ん。 うん。 うん。 うん。 ん。